Eu não tenho banheira, aliás, a gente tem 2, 2 qua 2 banheiros aqui, 1 tem banheira e um outro é chuveiro normal, mas eu acabo tomando mais no chuveiro. Eu não sou uma pessoa muito ligada com banheira, não, sabe, hum, eh, mas, e hã, dá
Uhum. Sei. Uhum, você não liga muito. Mas de vez em quando seria legal você fazer, assim, né, com espuminha, aquelas bombas, né, de com cheirinho parece que você gosta muito de cheiro, de de sensação na pele, né.
Aham. Gosto muito de cheiro. Aham. Gosto, hum.
Então, seria bem legal você, de vez em quando, não precisa ser sempre, tá, mas, assim, para você criar essas rotinas em um final de semana para te mostrar: "Olha, agora a gente vai ficar aqui na água quentinha. Vamos relaxar." Vai ler um livro, vai ler alguma coisa, sabe, diminuir um pouco, eh, tanto estímulo digital, sabe. Durante ali a o lazer, o tempo que você vai focar no seu descanso mesmo, para você relaxar, sabe, é o é o seu momento. Deixa o tanto desliga a notificação e tudo, e prioriza você e o seu, eh, descanso naquele momento, porque isso vai ajudar você a relaxar.
Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. É verdade, né. É. É, isso influencia, né, no nosso relaxamento ali, né. Eu eu eu entendo, assim, por isso que eu fico preocupado, assim, disso, assim, porque eu falo: "Nossa, eu" Às vezes eu até estou fazendo uma coisa legal, mas eu acabo, ai, estou pensando em outra coisa, eu estou, acabo viajando ali em assuntos de trabalho, né. É. E aí ,eu falo: "Nossa, tinha que fazer tal coisa, ainda não fiz." Ou: "Ai, eu preciso levantar um dinheirinho." E aí vai fazendo, né, vamos pensando, pensando, pensando, e aí vai ficando para trás ali a a parte de relaxar, né. Mas faz sentido, assim, faz sentido eu eu tentar fazer isso.
Uhum. Não foca, né. É, é verdade, você também pode fazer coisas que são bem simples, como técnicas de respiração e relaxamento. Pode até colocar vídeos, assim, no YouTube, na internet, que fazem esse essa respiração guiada, que já vão te acalmando, pra você, eh, conseguir focar no agora, no momento que você tá, que é para você descansar, e esquecer de ai a casa, ai isso, ai aquilo. Depois, depois você faz a casa, depois você arruma isso, você arruma aquilo, mas às vezes você precisa mesmo parar, porque até o descanso é importante, né, para o avanço.
Uhum. Uhum. Aham. Aham.